Hello! Ah, magandang umaga na pala.
Mhm! Magandang umaga rin, kamusta ka naman?
Ito, okey lang, gising na gising pa. Kasi nakapagkape ako kanina tapos ang tapang pala nung kape. <chuckles> Kaya ayan, hmm.
Mm. Ako, parehas tayo, ganito yung ano, gising ko talaga, so sa umaga tulog ako. Nocturnal na tao ako.
Ah! Hmm, mhm. Ay, ma matanong ko lang, ay, kasi nasabi niyo nocturnal kayo 'no. May mga libangan ba kayong ginagawa, kaya gano'n?
Mm. Ah, mostly, yung mga hobby ko tuwing gabi is playing online games. Pero kapag wala naman akong activity ng gabi, na gala din ako minsan katu na kasama mga tropa ko. Ikaw ba, anong mga pinagkakatuwaan mo or mga hobby mo?
Mm. Ah. Mm. Hmm, mm. Hmm, libangan? Ano, 'pag sa bahay, ang ginagawa kong libangan, um, nanonood ako ng, um, subscription, um, sa mga subscription, um, apps. Nanonood ako ng mga series, ah, movies, minsan nagbe-bake, pero minsan ano, naglalaro din ako. Ang hindi online yung akin, eh, parang, um, Nintendo Switch. Alam niyo po ba 'yon?
Mm. Ah, oo. Nes Nintendo Switch.
'Yon 'yon yung ano, right now, 'yon yung ano ko, um, larong pinagkakaabalahan, sa switch. Kayo, ano yung mga ano, nasabi niyong di ba nasabi niyo naglalaro kayo? Ano yung mga online games na nilalaro niyo?
Oo. Mga, ano PC games katulad ng DOTA, GTA Kasi parang, hmm, mas gusto ganun, ganung ka klaseng interactions. Ah, somehow kung sa mga past, ah, job ko. Parang naging ano na 'ko introvert na 'ko. Gawa ng puro work from home. So, mostly ganun na rin yung mga activity ko. Yung mga bahay. Pero dati sobrang active ko like na-gala ako. Ikaw ba, me ah, paano nakatulong ang libangan mo para mag-relax o magpasaya sa'yo?
Ah, hmm, oo. Mm. Mm. Oo nga eh. Mm. Mm. Mm. Ako ano, gumagala din ako eh. Kasi, depende sa mood ko din eh. Halimbawa yung, um, kunwari pag dito sa bahay, kapag, um, kasi work from home din ako. Ta's minsan para mag-relax saglit. Minsan, nililibang ko yung sarili ko, yan. Minsan pag mag-su-switch ako saglit lang, tapos, um, yung sa mga subscription kapag nanood ako ng series minsan isang episode, mga ganun. Pero, kapag mga, ah, para maibsan ko yung ano, yung stress, o kaya para ma-relax, lumalabas ako. Kunwari ah, punta ako sa mall, tuwing weekend. Ta's minsan kapag weekday sa cafe ako nag-ano nag um, si-stay. Para lang maiba yung environment. Kayo ba?
Mm. Ayos. Well ah, yun nga dahil, hindi na 'ko gaanong naglalalabas medyo nagbago rin yung hobby ko from active da dati akong mahilig sa sports, ang mga sports ko dati, talagang ubusan ng stamina katulad ng soccer, ah, basketball. Pero yun nga, dahil hindi na ako nag oo. Hindi ko na gaano, hindi na 'ko nagganong naggagagalaw. Ano na yung mga hindi na ganun kahirap na, ah, hobby katulad ng PC games, minsan ano nagbabasa-basa na rin ako. Dati yo ayoko talaga siya. Pero ngayon kasi, um, bilang, ah, ikaw na yung kumu umaako ng res responsibilidad sa bahay. Eh kailangan mong mag-gather ng bagong information at bagong skills. So yun.
Mm. Mm. Ah. Oo mm. Parang mabibigat? Mm. Mm. Activities, oo. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm.
Ikaw ba may Hmm.
Tama, pero pag nag Ay matanong ko lang. Pag nag-ge-games kayo yun yung may mga ano, online na may mga kausap kayo no? Yung mga ganun?
Oo, meron. Ah, mostly ganun yung mga nilalaro ko. Ang problema sa mga ganung klaseng community karamihan toxic. Katulad ng mga nag mainitin ulo o nagmumura.
Ay baka yun. Ah, mm. Oo nga eh. <chuckles> Oo. Mm. Kasi, yung, mga kapatid ko tsaka yung partner ko din nag-o-online gaming din sila. Ako kasi hindi nila ako mahikayat sa ganyang klaseng games. Kasi, ka naguguluhan ako. Sanay kasi ako sa ano yung mga chill lang na games. Kaya yan, tulad niyan Nintendo, parang Animal Crossing lang yung nilalaro ko dun. So hindi ko alam kung pamilyar kayo, mga ganun, chill lang. Kasi iyun, iyun nga naririnig ko sila na ano, minsan nainis na sila. Kaya minsan pag nagyaya silang maglaro, gusto nila sila-sila nalang kaysa yung may ibang tao. <chuckles>
Mhm. Ah. Di Hindi hindi kasi ako gan gusto ko talaga, ah, interactive yung laro. Para, ewan ko, parang meron ka ring makukuhang mga skills. Ikaw ba, may natutunan ka bang bago, bagay, mula sa libangan mo na naging useful sa buhay mo?
Oo, mm. Ako, ano, ah, Ah! Ang masasabi ko diyan yung ano, ah, pagbe-bake. Kasi hindi ako talaga nagbe-bake dati. So, bale ang istorya kasi nito ano, parang nagpunta lang ako sa bahay nung kaibigan ko tapos inalok niya ako ng cookies. So, sabi ko, "Uy, ang sarap, saan mo to binili?" Tapos sabi niya, hindi niya daw binili, ginawa niya tas binigay niya sa'kin yung recipe niya, tas tinry ko sa bahay. Pero at dun sa una, hindi ako agad naging successful do'n. So, ano pa, ah, parang nakailang subok pa ako dun sa, um, baking. Hanggang sa naging libangan ko nalang siya, tapos biglang kaya siya masasabi na naging useful kasi, ah, nung pandemic, 'di ba parang lockdown? Um, bawal lumabas, so yun, nag-start akong magbenta nung ano, nung cookies. So, naging ano naman, um, nakakabenta naman ako. So, ano siya, naging useful, kasi kumikita ako, at the same time ano, um, nagagawa ko pa yung parang hobby ko o libangan ko, ayun.
Hmm. Oo. Mm. Mm. Mm. Maganda.
Mm. Kayo ba? Mm.
Maganda 'yan, oo. 'Yan, katulad nung mga hobbies mo, nanonood din ako ng mga movies, series, at meron akong mga paboritong movies katulad ng kay Leonardo Di Caprio na kung saan yung parang yumaman siya dahil sa stock market. So do'n, medyo naging ano, ah, steppingstone ko siya para maka matututunan yung bagong investment katulad
Oo. Mm. Hmm. Ah. Oo, oo.
Crypto, ah, Stock market tsaka Forex Exchange.
Mm. Parang maganda yun. Gusto ko din matuto ng ganiyan, eh. <chuckles>
Oo, medyo, ah, yung sa'kin, yung kaalaman ko medyo medyo basic pa lang. Ah, nag-invest ako paunti-unti. Bibili ako kapag mababa yung value tapos ibebenta ko siya kapag merong mataas na. Meron meron din akong ano, sinasalihang mga forum para at least updated ako sa mga tinatawag na airdrop, na kung saan makakakuha ka ng mga libreng crypto tapos puwede mo siyang mabenta in the future, gano'n.
Mm. Ah, hmm. Mm, mm. Mataas na, oo. Oo. Hmm. Oo, mm. Itatanong ko nga sana, kasi nung nabanggit niyo 'yan, kasi interesado din ako diyan. Kaya lang hindi ko alam kung pa'no ako magsisimula tapos parang ang daming nagsasabi na yung mga crypto daw, hindi daw maganda ngayon, 'di dati daw, nung bumagsak. Dun daw magandang ano, ah, mag invest tapos ngayon parang hindi daw masyado, kasi nga, um, wala masyadong galawan. Parang eh, ano bang opinyon niyo dun?
Hmm. Mhm. <gasps> Akin, ang opinyon ipon opinyon ko kasi iba-iba ang galaw ng crypto sa bawat isa, so pag-ara mas maganda pag-aralan mo muna siya, yung mismong galaw niya. Kasi makikita mo yung history niya. Tapos mas maganda, actually, ma mata maraming matatalino sa crypto ngayon na kapag merong bad news, mag mas nag-iinvest sila kasi bumababa yung value no'n, kapag maraming pangit na naririnig sa isang crypto. Do'n sila na bili kasi ma bumababa yung value tapos hinihintay nilang tumaas yun. Kapag tumaas profit sa kanila yun.
Mm. Mm. Mm. Oo. Ah, oo. Mm. Oo. Tumaas, mm. Mm, mm. Hmm, okey din yan. Sige nga ma balikan ko, <laughs> baka magkaroon ako ng ano bagong, um, libangan ulit. Kasi ngayon, ang isa sa mga, ah, libangan ko bukod sa mga nabanggit ko, eh, ano, eh, ah, magbasa din, um, nagbabasa ako ngayon ng mga ano, um
Mhm.
ah, mga stoicism. Kasi dati yung mga binabasa ko mga self-help, tapos mga novel. Tas ngayon parang, um, naengganyo ako magbasa ng stoicism kasi ano din parang self-help na din siya, pero ano interesting lang na malaman kung
Hmm. Mm.
Paano yung way of ano, way of life tsaka kung pano sila mag isip. Ayun.
I see. Well, para sa'kin maganda rin yan, ah, investment din yan. Hindi naman sa, ah, financially pero yung investment mo as a person or self-development. So, magandang ano yan, hobby yan. Ikaw, ah, may tanong ako, kung kailangang i-share mo ang libangan mo sa iba, paano mo ito ipaliliwanag para magustuhan nila?
Mm. Sa sarili, oo. Mm, mm. Hmm. Mm siguro yung kung may mga ibabahagi ako, um, siguro yung baking. Kasi ano, um, kung i-shi-share ko yun sa iba para, ah, maging interesado din yung mga, ah, pag-shesharan ko sabihin ko na nakaka-relax yung pag-bebake. Tsaka nakakawala din ng ano ng stress. So, ano, bukod dun, matutuwa pa sila kapag ano dun sa outcome. Kasi di ba parang nakapag-gawa ka ng ano ng isang, um, pagkain. Tapos ano pa siya parang dessert, ganyan. Kasi na enjoy ko yung baking yung proseso, eh. Hindi dun sa outcome. Parang bonus na lang yung ano, eh, yung magiging outcome nung ginawa ko, na naging successful. Pero ang pinaka na enjoy ko dun talaga, yung, ah, proseso. Kapag gagawa ka ng cookies, yung pag-mimix-mix, yung mga pag me-measure, tapos yung ano, yung kapag bread naman yung, ah, pag tinapay naman yung gagawin ko. Yung parang nilalamas o parang nagmamasa ka ng, nung dough. So, nakaka-relax din siya. Mm, ayun.
Mhm. Mm. Mm. Oo. Oo maganda nga yan. Well sakin naman, ang gagawin ko sa kunwari meron akong kasama or kaibigan para ma-ishare ko, papakita ko muna yung, ah, posibleng benefits nito sakin. Kunwari sa crypto, siyempre, mar karamihan ngayon skeptics sa crypto kasi nga maraming naglabasan na scam. So, ako ang isa-suggest ko, mas maganda sila mismo ang mag-aral ng crypto. Kaysa inaasa nila sa mga ibang tao, kaysa ma-scam pa sila. So, dun, ah, papakita ko na step by step kung pano to ginagawa, or pinaka-simpleng gawin na katulad ng ginagawa ko. Tapos yun, um, bukod sa outcome, kunwari meron pa akong ibang hobby na nakaka for self development katulad nung, ah, pagbabasa, ganun din, yung outcome. Siguro mas ano pili lang din yung mga taong mapag she-sharan mo nito. Katulad ng mga taong nakakakilala sayo, let's say alam nila na katulad na ma mainitin ulo mo. Well dahil sa pagbabasa mo ng libro na to, eto, nabago yung ano ko, yung, ugali ko. So, outcome, then step by step process. So, ganun ako mag share ng hobby.
Mm. Mm. Kayo mm. Ah. Oo oo nga. Oo nga, mm mm. Hmm mm. Sa iba, oo oo. Mm. Mm. Mm. Mm. Tama oo Mm. Mm. Mm mm. Tama. Parang ano, madagdag ko lang din. Parang ako din dun sa baking. Ah, siguro i-she-share ko din na kung magustuhan niya, pwede din siyang mag-ano simula ng ano ng business dun sa pagbe-bake. Kasi ang daming pwedeng ano magawa. Tapos dun sa pagbabasa din, kasi naalala ko yung kapatid ko naimpluwensyahan din ako ng ano, eh, ng pagbabasa ng stoicism kasi ako dati mga novels yung binabasa ko. Tapos, ah, mga sci-fi ki karamihan. Kasi na-entertain din ako sa mga ano eh, sci-fi na, um, ah, mga libro. Tapos yun, inano niya ako ng stoicism. Kasi ano daw parang maganda daw i-apply sa buhay ngayon, yung, um, stoicism. Ang daming, ah, maiiba daw yung, ah, mindset ko, yung habit ko, na malaking tulong. Kaya, kaya yun. Siguro i-she-share ko din yun sa ano sa iba. Lalo na kapag may mga hirap din sa halimbawa sa mental health nila, o kaya sa habits nila, time management, 'tsaka sa paniniwala din, ayun. Kasi na-ano ko, eh, nagustuhan ko.
Mm. Mm. Ay. Mm. Ah. So. I see. Well anong, kunwari ako, ah, baguhan ako sa pagbabasa. Anong tingin mong libro na isu-sugguest mo sa'kin?
Mm. Oo. Ah, kung hindi kayo talaga nagbabasa, siguro ano, mga self-help muna. Kasi kung tatanungin ko siguro kayo kung gusto niyo bang magbasa ng mga storya o yung basta lang makapagbasa ng libro? Kasi kapag mga s um, stories, ganyan, mga novel, medyo ano, eh, medyo mahirap makatapos ng libro kaya dapat mga baka young adult lang o kung ano yung interes niya. Pero kung basta makapagbasa lang, ah, mga madami kasing self-help ngayon na ano, na madali din basahin. Tsaka yun, sa mga ano, personal growth, ah, development, 'di ba, mga gano'n. Pero kayo, ano ba yung mashe-share niyo, di kasi 'di ba nagbabasa din kayo ng libro?
Mm. Oo. Mm. Akin ano, yung kay Paulo Coelho, The Alchemist.
Mm. Ay maganda 'yan. Kakatapos ko lang niyan. Mm.
Napakaganda nun. Yung though, ah, may kwento na tapos may self development din. So yun.
Mm. Yun, nakakaiyak yun para sa'kin. Kasi meron na akong ano, eh, pangarap na sa kanya ako humuhugot ng lakas ng loob. Sa storya niya, ayun. Ayun, salamat po. Nakakabitin yung usapan natin.
Oo, maganda siya. <laughs> Oo, maganda talaga. Oo nga, eh. Maraming salamat din. Magandang gabi.
Salamat.